Alam mo ba, may problema kasi ako ngayon eh, baka lang ma makatu matulungan mo akong ano dito sa actually mababaw lang itong problema ko 'no. Kasi nahirap pala akong maghanap ng magandang regalo talaga, kasi siyempre ayoko din naman 'yong um, pipili ako regalo 'yong basta-basta 'yong parang alam mo yung binigay mo, nag effort ka kasi hindi mo naman 'di rin naman na-appreciate 'di ba? mas nakakainis 'yon kasi nag-effort ka tapos hindi naman papansinin kaya gusto ko talaga yung mapapa-wow man sila o kaya yung talagang alam mo yung masasabi nila na talagang "Salamat sa regalo mo, na-appreciate ko", yung gano'n. Oo baka matulungan mo ko, um, kailangan ko kasing bumili ng siyempre magpapasko ko na, so kailangan ko ng regalo para sa mga pamangkin ko, actually sa buong pamilya ko, sa nanay ko, tapos sa asawa ko, 'tsaka sa mga anak ko. So tingin mo ano bang magandang iregalo?
Hmm. Okey. Ah, nain alam mo naintindihan ko yung, ah, pag-aalala kasi totoo naman sino ba naman ang hindi, ah, gustong maappreciate yung, ah, binibigay na regalo 'di ba? Totoo yung effort ka at lahat, lahat, hindi, hindi lang sa effort gumastos ka din 'di ba tapos hindi hindi maa-appreciate naku hindi nga naman maganda 'yun. So, okay so sabi mo sa pamilya mo, mga magulang mo, mga pamangkin mo, so ah, depende kasi 'yan sa gusto ng mga, ng taong bibigyan mo. Tapos, 'di ba kailangan din siguro minsan kailangan din talaga nating alamin kung ano ba din yung, ah, minsan kasi may, ah, at that moment talaga may kailangan sila. Let's say for example, um, ah, sa school kailangan nila ng, ah, ano bang puwedeng kailangan nila dun mga let's say mga tools para dun sa kunwari sa college 'di ba yung mga pamangkin mo ay nag-aaral ng engineering so baka kulang sila ng mga aparato para sa kanilang, ah, para sa everytime na may mga activity sila 'di ba madali nalang nilang, ah, magamit hindi sila kailangan maghiram. So baka may mga ganong sitwasyon na puwede mong malaman. Ikaw ba ano ba yung mga steps na ginawa mo na para, ah, magka-idea ka kung ano yung ireregalo mo sa kanila?
Mm. Kaya nga. Totoo. Mm. Mm. Ah, bale actually kasi, kada Pasko 'no madalas kasi talaga nireregalo ko sa mga pamangkin ko, mga laruan. Mga bata pa yun, elementary tsaka high school. Pero, noon yun, kasi nga, ano eh, yung edad eh, 'di ba? So alam mong ma-appreciate pa nila yung mga laruan, ganyan. Kaso kasi ngayon nabago na kasi yung panahon eh. So parang hindi na talaga ma-appreciate ang laruan kasi parang iisang tabi na lang after laruin, kasi nga, more on mga bata ngayon more more on gadgets di ba? Kasi, yun yung nauuso eh, so dun na sila naglalaro. Kaya hindi na rin talaga advisable 'yong laruan kasi nga masasayang lang tas di man lalaruin. Eh, pag damit naman kasi, ate ko kasi ang mahilig magregalo ng damit, so ayokong sabayan kasi sabihin na alam mo yung gusto ko maiba naman, yung talagang, ah, oo masusuot naman ang damit pero, gusto ko yung alam mo yung masabi naman nila na, "Ay nakakatuwa naman tong regalo ni tita kasi magaganda". Tas hindi hindi talaga siya yung same na damit din na, tulad nung isa nilang tita na binigay. Dun naman sa ano ko, sa mama ko madalas naman kasi talaga cash, cash, alam mo naman ng mga nanay, 'di ba? Mahilig sa cash. Oo, so okey na yun. So hindi na ako mamroblema sa kanya sa cash kasi nga, ka hindi ko na talaga din 'di na talaga din ako nag-e-effort ng regalo kasi nga, paparinggan ka lang non, sabihin nun, "Sana pinera mo na lang," ganon. Oo. Dun naman kasi sa mm, sa part mm.
Ah, okey. Correct, tama yan. Convert to cash. <laughs> <chuckles> Oo. Ang problema nalang talaga dito sa mga pamangkin, kasi although
Oo, tsaka madalas sa partner, mm.
Ah, okey, okey, okey. Okey. Okey, so
Mm, kasi yung partner ko ano ayaw ng alam mo yung di lagi niyang sinasabi na, wag ka ng gumastos kasi gastos lang yan, alam mo yung hindi naman kailangan, yung mga ganon nakakainis 'di ba? Parang wala kang makuhang idea.
Mm. Ah, okey, tama naman yun. Pero alam mo mahirap talaga yung sa pamangkin mo eh, parang, oo nga naman, okey lang sana kung talaga yung mga bata pa sila kasi, maa-appreciate talaga yung laruan 'di ba? Nako, ang laking ang saya-saya nila kapag ka nakakuha ng laruan. Pero, pag ka medyo tumanda na ng konti, tapos ang ang ano ngayon is nasa gadget na talaga yung mga mukha nila, mahirap talaga yun. Ah, pero sige unahin natin dito sa partner mo, kasi sabi mo nga, ah, ayaw niyang, ah, gumastos ka pero, syempre, ah, baka baka may kailangan na, ah, yung no normal lang talaga na sasabihin niya na, wag ka ng gumastos ganito ganyan, pero tingnan mo o kaya naman mag-obserba ka baka may kailangan siya na, ah, hindi lang sinasabi pa or baka may mag pinag-iipunan siya 'di ba na bibilhin. O kaya naman, alam mo minsan sa mga lalaki kahit simpleng ano lang, ah, simpleng underwear, maa-appreciate nila yan, tsaka maganda din yun, nakikita mo. <chuckles> Pero ano lang naman, suggestion lang naman yun. Pero ang impor
Mm. Mm. Ay nga. Mm. Hmm. <chuckles> Oo. Alam mo naman yun, oo.
Oo, tapos yun nga sabi ko baka may ano siya may pinag-iipunan o may pag, ah tawag nun, yung mga pinaghahandaan ng mga bagay 'di ba, minsan nag-iipon ka talaga para mabili tong bagay na to. Oh, kung alam mo yun, kung may idea ka di baka pwede yun nalang yung iregalo mo, for sure talaga, ah, ma-su-surprise at tsaka ma-appreciate nya 'yon, kasi 'di ba pinag-iipunan nga niya. Now dito sa mga pamangkin mo
Mm. Mm.
medyo mahirap nga yun. Siguro siguro para sa akin para makuha talaga yung ano nila, ah, mag ano ka ng wish list sa kanila. Kung ano yung gusto nila, para ikaw na yung bumili. Yun, kasi na uso naman yung mga ganun eh, 'di ba?
Kaya nga. Hmm. Hmm. Oo. Alam mo maganda yung suggestion mo no. Ah, m m makakatulong siya pero isang problema ko lang diyan, what if gadget yung i-wish list? Di ko oo, yun kasi mahirap 'di ba kasi alam mo naman ang bata 'pag tinanong mo, "Anong gusto mo?" "Cellphone" "Anong gusto mo?" "Tablet," di ba? na parang akala nila ang ang ang halaga ng mga 'yon is ano, mga P100, P200, hanggang P500, 'di ba? Eh, hindi nila alam napakamamahal nun. Oo, eh, siyempre kung gusto mong pag kunwari ako, eh, isa akong full-time mom, so alam mo yung, nagsa-side hustle lang ako para lang din kahit papaano may maibigay din ako sa kanilang regalo, para sa Pasko. Hindi naman din sobrang laki ng budget ko. So parang alam mo yung kasi 'di ba ang ang ano kasi talaga ang sense kasi ng Pasko is para sa bata. So, talagang kahit alam yung kahit maliit, kahit ano simple, gusto ko kahit papano may maiabot ako sa kanila, para matuwa naman sila. Kasi, ganyan din naman ako nung bata eh, iba talaga yung pakiramdam kapag nakakatanggap ka ng regalo, 'di ba?
Naku. <laughs> Yun lang. <laughs> Tama. Tama, Mm, tama. Correct. Correct, tama naman. Yes, totoo yan. Uy, alam mo, ah, pagka yung bata naka lalong-lalo na talaga yung mga ano, ah, bagay na, ah, may interest sila, ah, kahit hindi man yun yung siguro nauuso ngayon pero nandun yung interest nila, maa-appreciate nila yun. Sige, ganito na lang kaya, um, 'di ba may for example, kung alam mo yung, ah kunwari itong isang pamangkin mo nahihilig sa Roblox, baka pwede ka bumili ng anything na may ano, Roblox na, tawag nito, theme. Let's say for example, siguro school bag na Roblox, di ba? O kaya naman ano bang puwedeng anything na may ano may Roblox na, ah, theme, maganda yun. Ano pa ba i
Mm. Mm. Mm. Ah, oo nga. Oo nga 'no, pwede nga yun. Kumbaga, meron nung mga paborito nilang character, para kahit papano ma-appreciate. Ah, maganda yung suggestion mo, ah, kasi ang hirap talagang anuhan ng bata ngayon kasi, alam mo yung puro gadget gadget. Sabi ko nga, sana pinamimigay nalang yung gadget sa 'di ba? oo, kasi sa totoo lang, marami naman kasi talaga yung mga lumang gadgets na na 'di ba yung mga hindi na ginagamit ng mga ano, na pwede dapat sana no, ganon yung campaign nila no? Yung mga ibang tindahan. Parang pina pini fifty percent off di ba? Oo, yung mga ganon, kasi talagang siguro lahat ng bata, puro gadget nalang talaga yung i-rerequest, di ba? Oo, kaso magastos. Magastos.
Hmm. Yes, correct. Sana pwede. Barter, trade-in. Correct. Tama naman. Tama, tama, oo. Sa susunod baka pagka alam mo na, nasa may budget ka na baka ikaw yung unang maka tawag nito, maka makapagnegosyo ng ganitong klaseng ano, yun parang may trade-in 'di ba? Pwede yun, oo. Pero ano ba, may na may naisip ka na ba ngayon na pangreregalo dito sa mga ah, sa partner mo at tsaka sa mga pamangkin mo?
Mm. <chuckles> Oo. Pwede nga eh no, ganda, mm. Ay, ah, oo, nga tama naman 'yong sinabi mo kanina eh, 'yong 'yong suggestion mo do'n sa partner ko na kung ano 'yong baka meron s'yang kailangan actually no'ng nakaraan kasi nagtitingin siya ng damit tapos sinabihan ko siya na, "oh, pumili ka na," alam mo 'yong, tumingin lang siya tapos biglang sasabihin niya na 'wag na magastos mahal gano'n s'ya, gano'n kasi s'yang klase na kaya alam mo hirap na hirap ako na minsan naiinis ako na, kunwari ka pa pero kailangan mo naman 'di ba, gano'n. So maganda pala na oo, maganda pala i-surprise ko nalang 'no 'tas bilang ko ng damit 'di ba, parang ma-appreciate naman niya kahit papa'no, kasi masusuot niya eh, kahit saan. Lalo na 'yong panlakad, 'di ba? mhm, 'yon
Correct. Totoo totoo na na nahihiya lang. Correct. Gets. Hmm. Tama, tama paano naman 'yong mga pamangkin mo, ano naman 'yong ibibi ibibili mo sa kanila?
Ah, do'n naman sa pamangkin ko kasi nabigyan mo ako ng ano idea so, maganda 'yong sinabi mo sa akin na kung ano nga naman 'yong mga character nila, kasi totoo mahilig nga sila do'n sa ano Roblox, 'saka 'yong 'yong bagong ano ngayon 'yo 'yong Hunter Huntrix.
Ah, oo, parang oo, 'yon 'yon, nga tama.
Oo, o 'yong cartoon na K-pop, so pwede 'yon pwede nga 'yong mga merchandise ng gano'ng characters para ma-appreciate nila kasi tuwang-tuwa sila sa gano'n eh, alam mo naman mga bata, medyo mababaw din ang kaligayahan kapag ka favorite character, 'di ba?
Correct, ayon nako exciting, nakaka-excite 'yon, kasi 'di ba alam mo na na nakikita mo na 'yong ano, nai-imagine mo na 'yong mga reaksyon nila, na talagang ma-excite sila pagka bukas ng ano regalo "ay, 'yong anak ko 'yong favorite character ko andito maraming salamat" nakikita mo na 'yong reaksyon nila for sure.
<chuckles> Mhm, tama. Kaya nga, uy, salamat sa mga ah, payo mo ah, kasi nga nakakatulong din kasi talaga na may ibang alam mo 'yong makakuha ko ng ideya, kasi nga, ayoko din naman magkamali do'n sa para sa mga ibibigay ko sa kanila, di ba, kasi nga ayoko din masayang 'di ba gusto mo s'yempre pag nagregalo ka 'yong talagang matutuwa sila, 'yong ma-a-appreciate nila, hindi 'yong alam mo sasabihin na "ay nagregalo ka pa", 'di ba mas nakakainis 'yon 'di ba 'yong, oo, nag-effort ka mag-isip, tapos gano'n lang sasabihin, so parang nakaka-ano nakaka alam mo 'yon, sawang regaluhan 'yong gano'ng tao.
Ay nako, <chuckles> tama pero but Correct da mas masarap 'yong magregalo talaga, ng mga taong na-a-appreciate 'yong nireregalo mo nako, sa um, ma mar maraming salamat din ano at, ah ah, naisipan mong ma-i-share di ito 'yong mga, ah, hinahanap mong sagot.
Mm. Totoo. Mm, sige paalam.